Allora, nella mia famiglia in particolare sono stati presenti soltanto 2 nonni, che sono i nonni da parte di mia madre, perché il nonno mio nonno da parte di mio padre purtroppo l'ho conosciuto, ma non ho avuto nessun tipo di rapporto, ehm, mentre la nonna è venuta a mancare prima che io nascessi, quindi neanche ho avuto il piacere di conoscerla. Ehm, anche se mi manca un po' come figura, perché mi è stato detto che saremmo andate probabilmente molto d'accordo. E
Mh. Ah-ah. Ah-ah. Ah okay. Peccato. Questo sì, questo è è un vero peccato, perché a volte tu magari nella spesso, no, si salta questa generazione e spesso i nipoti somigliano ai nonni per certi versi.
Sì, sì, può succedere. Alcune volte capita anche, appunto, che non si riescano a conoscere e quindi magari io mi chiedo effettivamente come fosse, perché
Certo, come sarebbe stato anche il tuo rapporto con lei.
Esatto, perché poi ho ho un ho un rapporto con i mhmm, adesso mio a mio anche da parte materna è venuto a mancare qualche anno fa, però ci son cresciuta ed è venuto a mancare che io ero già adulta. Quindi è comunque, è una figura che è stata presente come lo è tuttora mia nonna, anche se è arrivata a un'età molto avanzata, però continua continuiamo ad avere un rapporto. Ehm, sì, sì, poi ovviamente si è modificato con il tempo, però il ruolo principale, non so come dir non so come definirlo, perché poi assumono hanno assunto anche vari ruoli e ecco, quindi magari a
Ah-ah. Ah-ah. Ah, eh. Bella questa cosa. Cosa intendi?